แล้วตอนนี้เริ่มทำได้ ก็เลยรู้สึกภูมิใจว่าแบบ เฮ้ย เราเห็นคนอื่นเขาทำอะ เขาทำได้เราก็ยังทำได้นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ อันนี้คือเป็น ลงเป็นคอร์สหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองคะ?
ล อันนี้เรา เอ่อ เรียน เรียนรู้ด้วย แต่ใช้ว่าเป็นคอร์สก็ไม่ใช่อะค่ะ เรียนรู้จากคนที่เขาเป็นอยู่แล้ว อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เขาก็แบ่งเวลามาสอนเป็นคลิป เอ่อ เขาก็ทำคลิปวิดีโอแล้วก็สอนสด อย่างเงี้ยค่ะ ให้ เขาก็บอกว่า อันดับแรกให้ทำคลิปวิดีโอก่อน เขาทำคลิปวิดีโอให้เราดูก่อน แบบดูคลิปวิดีโอก่อน ให้จบก่อนนะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาไลฟ์สอนสดให้ ให้อีกทีหนึ่งอะค่ะ มันก็เลย ยิ่งเจอมันก็ยิ่งทำให้แบบเรา ว้าว ว่า อุ๊ย มันทำอะไรได้อีกเยอะ อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกภูมิใจอย่างมาก ต้องใช้คำว่ามากเลยตอนนี้ เห่อ กำลังเห่อเลยค่ะ ตอนนี้
อือ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ดีเลยค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ โอ้ ดีใจด้วย อืม ดีใจด้วยค่ะ โอ้ แล้ว อย่างนี้เนี่ย คือคุณแบบว่า อ่า ยังไงนะคะ? เชิญค่ะ อ๋อ จะถามว่าแล้วอะไรเป็น เป็น เป็นแรงจูงใจให้มาเรียนรู้ตรงนี้อะคะ?
อืม ค่ะ แล้วของคุณน่ะคะ? ขา อะไรนะคะ? เออ แล้ว แล้วของ เออ